あ、はい、ありますね。もうスマホを手放せないですね、もうほんとに。<laughs>
あ、あ、じゃあもうスマホはもう基本的にもうずっと、もうなければ落ち着かないぐらいの感じですか？あ <laughs> はい。
はい。はい、もうあの、ほんとにスマホ依存症と言っても過言ではないかなというぐらいの感じですね、もう、はい。<laughs>
<laughs> あの、どん感じですか？大体こう1日の流れとして、どんな風にスマホを使われてますか？
ああ、あの、ま、仕事の時は、あの、<clears throat> 持てないので、スマホが。うん。
うん。 あ、じゃあ、お仕事の時はもう、あの、ま、どこかロッカーかなんかに置いあ、置いとかなきゃいけないあ、はい。うん。
ロロッカーにはい、ロッカーに置いてるんですね。はい。なんですけれども、まあ朝、その、タイマーで起きますよね、まず、スマホの。
はい。 目覚まし代わり、はい。うん。
はい。それで、ま、朝の支度をする前に、ま、LINE のチェックやメールのチェックをします。<laughs>
はい。 はい。 あ、もうだから電話でね、ま、LINE はほとんど皆さん電話でつかれてる使われてると思うけど、ま、もう、え、メールもそこでもざっとチェックしちゃうと、はい。
はい。 ええ。 あ、そうなんすそうなんす。で、まあ、えっと朝の支度をして、でまあ、それで30分とか、私あんまし朝に、あのあんまり時間かけないんで、まあ30分や40分ぐらいのとま、支度をして、で、ちょっと余裕があったりとかしたら、あの、ま、SNS をチェックしたりとか
うん。 はい。 はい。 はい。 うん。 あ、出た、SNS ですね。はい。<laughs> ここでも、朝すでに SNS が、まあ登場。はい。はい。はい。
<laughs> はい。<laughs> はい、もう朝すでに、はい、朝すでに、はい。そっから、はい、じゃあチェックしましたってなって、ああ、もう出勤時間ですって、ああ、あの行きますって言ってまあ行きますよね。で、ま、電車で通勤してるんで、はい、電車の中でスマホをまた見ます、みたいな。<laughs>
はい。 はい。 うん。 あ やっぱりもう電車の中、ま、乗ってる間、何もね、特にすることがないから、じゃ、まあ、またそこで、まあ、携帯を見ますと、はい。
はい。ええええ。 はい、見ます見ます。で、ま、何を見るかというと、ま、なんか友達に「おはよう」とか LINE 返したりとか、「今電車乗ってるよ」とか、なんか、もう、たたわいもないね、ほんとに日常の、あの LINE なんですけど、そんなことをしたりとか。
はい。 はい。 あ、ああ。<laughs> <laughs> あ はい。 ま、一応じゃあ、そのコミュニケーションを取るためにその時間を活用して、ま、LINE でメッセージを送ったりされてると、はい。うん。
はい。 あ、そうですそうです。で、まあ、そんなに長い間電車乗ってないので、ま、そっからまあ、職場までは何もせずか、まあ、たまに友達と、あの、スマホで LINE 電話をで話したりとかして。<laughs>
はい。 うん。 はい。 あ、<laughs> はい。じゃあ、仕事の前にちょっと時間があれば、まあ、お話をされるって感じですよね。うーん。
はい。 あ、そうなんです。で、ま、職場に着きます。で、もう着いたらもう、あの、見れないので見ないので、うん。
はい。 あ、あのお昼の時間とかちょっとした休憩も、もう基本は見たらダメなんですか？

そうなんですよ。うん、ですが
うーん。もうそもそもその、何て言うのかな、こう書くっていう動作っていうのも、そのコミュニケーションとかもさっきおっしゃってましたけど、もうすべてその昔だったら電話を取ってね、あの、電話をかけるっていう行為をしないといけなかったけれども
うん。 はい。 うん、ふん。 そうですね。うん。今ね。
うん、今はもういつだってうん。安いし。
そうなんすよ。あの、電話番号覚えなくてもね、パンと出てくるんで。うん、昔はね、もう電話番号覚えるとか、メモにして書かないといけないとか、手帳とかでしたもんね、もう。
あ、そう。 ね、あの ほんとそうです。ほんとそうですね。だって今って電話番号を聞くっていうよりか、LINE のね。
ううん。 うん。ほうですよ。LINE 通話の方がね、無料なんで、それに。
あの、おらいをそう、そんうん、ですよね。ん、からそう、ほんとほんと、じゃあ、もうスマホがなきゃ、もう、つもう、ぐ全然もう毎日、もう回っていかない感じですね。なんか先ほどお伺いしてると。
はい、もう変わりましたよね、とっても。 うん。 ああ、全く回らないですね、多分もう。<laughs>
<laughs> もうでも、そこまで気持ちよくなんか、あ、使わないようにしてますとかっていう方より、いや、もうないと絶対困りますって言われてる方が正直で、すごくいいと思います。<chuckles>
<chuckles> あ、そうですか。<chuckles> はい。ま、これからも多分ずっと使い続けます。はい。<chuckles> はい。
ですよね。 そうですよね。はい。今日はなんか楽しくお話できました。どうもありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそありがとうございました。